Ờ, mình cũng khá thấy là ảnh hưởng khá là nhiều đấy, bản thân mình cũng đang bị ảnh hưởng rất là xấu bởi AI rồi. Thì mình cũng vừa chia sẻ là mình đã dùng AI để hỗ trợ mình trong học tập. Thế nhưng mà hỗ trợ cũng có mặt tốt và mặt xấu, đấy là mình nhận thấy là khi mà mình gửi gửi gửi, kiểu kiểu, gọi là, gửi tài liệu vào trong AI và nhờ nó tóm tắt hộ này, và hoặc là hoặc là nhờ nó, gọi là, viết hộ một cái bài nghiên cứu này, đấy, tức là tất nhiên là mình không thể cho nó làm trăm phần trăm được rồi, nhưng mà nhờ nó viết hộ vậy mình cũng dần cảm thấy là cái khả năng viết của mình bị mai một dần, cái khả năng đọc, cái khả năng lọc thông tin của mình cũng bị mai một dần. Mình mình vẫn là bị lạm dụng cơ, kể cả là một người không thích, mình vẫn lạm dụng rất là nhiều. Mình tra Google nhưng mà bây giờ mình chỉ đọc cái kết quả AI đầu tiên mà nó cho mình thôi. Mình không ấn vào những cái trang web để đọc nữa. Đó.
Ừm. À! Ừ, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì bây giờ nó đã tích hợp. Ừm. Hồi đó là mình còn vào web để mình kiếm thông tin nữa, đúng hông? Bây giờ nó đã tích hợp AI, cái mình hỏi gì cái nó trả lời ra luôn. Đúng rồi, thì
Ừm. Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi, đúng rồi, mình chỉ đọc được có một cái câu đấy là xong, nên là mình
Đúng rồi, kiểu, mình nghĩ cái vấn đề gọi là bị ảnh cái việc mà ảnh hưởng nhất chắc là về cái khía cạnh học tập của học sinh á bạn. Ừm, kiểu, mình thấy có những người làm giáo viên á, người ta thấy là, ờ, học sinh mình cứ dùng AI thôi. Hồi đó là cái thời chưa có AI á thì hỏi thì sẽ, ờ, kiểu, trả lời, suy nghĩ để mà trả lời này nọ, rồi bây giờ có AI cái hỏi hay là làm bài tới giao bài về nhà thì cứ chụp lên cho AI mà làm cho AI làm hết á bạn. Ừm.
Ừ, đúng rồi đấy. Bị <laughs> À! Ừm, ừm, ừm. Ừ, chuẩn rồi. Học sinh mất luôn đi cái khả năng tự viết, tự tự ấy nhỉ, tự tự nêu ra cái suy nghĩ của mình mà sẽ luôn phụ thuộc vào AI. Mà
Ừm. Đúng rồi, và mất đi cái c khả năng mà tìm kiếm thông tin nữa. Bây giờ là kêu ví dụ không có AI là kêu kìm kiếm trên những cái web là có khi là không biết kiếm luôn đó bạn.
Đúng rồi. Đúng rồi, rất là rất là khó luôn, khó khăn luôn. Giờ khá chắc là cái trình độ văn học của các em học sinh bây giờ nó giảm đi khá là nhiều.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nó nó giảm cái khả năng viết lách nè, đúng hông? Nó như là một cái, a, con dao hai lưỡi vậy đó.
Ừm.

Dạ, có, mình chắc chắn là có rồi, thì trí tuệ nhân tạo mà, bây giờ ở đâu cũng có trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng mà nói về bản thân mình, chắc là mình ở cái bên hơi, a, hơi hơi bảo thủ với trí tuệ nhân tạo ấy bạn. Mình khá là khá là không thích trí tuệ nhân tạo luôn, khá là không thích AI luôn. Ờ, <chuckles> thì ừm.
À! Ồ, đúng rồi, kiểu, mình thấy có chia ra hai luồng, một bên là thường xài nè và một bên, gọi là, bài trừ và, kiểu, ơ, không có thấy là không có nên, gọi là, ờ, hạ lạm dụng nó quá nè, đúng hông? Ừm, vậy cho mình thêm một ví một số ví dụ được hông?
Đỡ hơn, đúng hông? <laughs> Đúng rồi, đúng <laughs> rồi, đúng rồi, mình cũng không gọi thực ra thì Ờ, mình, gọi là, bài trừ thì cũng không hẳn là bài trừ đâu, bởi vì là <scoffs> bản thân mình mình mình đang là s mình vừa mới là xong đời sinh viên thôi ấy, nên là cũng dùng khá là nhiều trí tuệ nhân tạo mà, để viết nghiên cứu hoặc là <laughs> mấy cái này rất là tiện lợi, rất là hỗ trợ mình rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà cái mà mình, à, bảo thủ và bài trừ thì là những cái người mà dựa hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo để mà để mà thay thế cái yếu tố con người ấy. Bạn có bạn có để ý đến những cái cái cái tình huống đấy không? Mình rất là khó chịu với những cái người mà, gọi là, nâng cao trí tuệ nhân tạo quá và hạ thấp con người xuống. Ờ.
Ồ. À. Ờ, kiểu Ừm, gọi là, người người ta đúng rồi, kiểu, người ta nghĩ là, ờ, cái gì cái gì cũng cứ đưa cho AI là xong, đúng hông? Người ta mất quên đi cái, kiểu, cảm xúc rồi những cái yếu tố, gọi là, làm nên thế nào là con người nữa, đúng hông? Cái gì cũng đưa cho AI làm hết.
Ờ, đ Chuẩn rồi. Ừm, đó. Đấy, mình rất là rất là rất là khó chịu, nhất là với những cái ngành mà nó yêu cầu, gọi là, có sáng tạo ấy. Đó, như kiểu, mình rất là ghét nhìn tranh AI nhá, kiểu, mọi người thì khen là nét
Ừm. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng là hông thích cái đó luôn.
ừm, nét đẹp xong rồi này nọ. Nhưng mà mình nhìn thấy đến 10 cái hàng quán ở ngoài đường bây giờ thì cũng phải có đến 5, 6 hàng để một cái biển nó có cái màu vàng vàng của AI giống hệt nhau với những cái hình ảnh, những cái cái cái nhân vật giống hệt nhau ở trong đấy.
Ê nha, kiểu, ơ, mình nhìn vô là mình biết đó là AI liền luôn á. Kiểu đúng rồi, kiểu, từ những cái để mà giới thiệu những cái món đồ nói chung là tới những cái nơi như là môi trường giáo dục nữa cơ, còn dùng rất là nhiều các hình ảnh A nữa, thì đúng rồi mình thấy cái đó, gọi là, trở nên rất là phổ biến rồi đó. Thì lúc mà nhắc tới AI thì hông biết cái cảm xúc đầu tiên mà bạn mang bạn nghĩ tới là cái gì ha?
Ờ, đó, ồ! <chuckles> Ừm. Vâng, chuẩn luôn! Ừm. Ờ.

Đúng rồi đấy. Rất là đáng lo, ờ, chỉ cần là người ta vào trang cá nhân của mình lấy cái mặt mình, xong rồi là cho mình vào AI một cái video nào đấy mình đang bị bắt cóc chẳng hạn, xong rồi để tống tiền chẳng hạn. Ôi giời ơi! <laughs> Các, gọi là, các bậc phụ huynh là tin sái cổ cái đấy luôn là là rất chết dở.
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Có thể là Ờ, nói chung là nhìn nghe nghe thì nó nguy hiểm dữ luôn á.
Ừm, đó đó, mình cũng đang khá là sợ. <laughs>
Ừm, thì hông biết á là ừm, và còn nữa nghe, thì hổng biết là cái việc mà AI nó có người, kiểu, nói là, ờ, AI sẽ dần dần là mất đi cái tính người á, thì bạn nghĩ sao về cái đó?
Ừm hứm. Ừm. Ờ, thực ra thì không đâu. Mình cũng đã xem khá là nhiều những cái chủ đề, những cái bàn luận về cái này rồi. Đây là cái giai đoạn đầu khi mà tất cả mọi người đều đang, gọi là, phát phát phát cuồng về AI, thế nên là chúng ta đang thấy là AI nó quá là to, nó quá là nhanh. Nhưng mà thực ra thì sau một thời gian mình cũng nghĩ là sẽ đạt được s cái sự cân bằng, cũng sẽ đạt được cái sự, gọi là, bình thường lại thôi, bình thường hóa lại thôi, cứ chấp nhận AI. Tất nhiên là phải để ý và phải phải phải trang bị cho bản thân những cái kiến thức để xác nhận, và để để để để, gọi là, bảo vệ bản thân trước AI ấy. Nhưng mà cũng nên đừng bài trừ quá, cứ cứ chấp nhận nó thôi. Cái đấy cũng là sự sự phát triển ấy mà, cũng là sự tiến bộ mà cần có thôi.
À. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, nói chung mình cũng phải chấp nhận, tại vì, ơ, tại vì thế giới thì cũng ngày càng, ngày càng phát triển mà, đúng hông? Thì vấn đề là mình phải học cách sống chung với nó ra sao nè? Và mình, ừm, mình sẽ học cách rồi phát triển bản thân cùng với nó, và mình tìm ra được cái cân bằng nữa, cân bằng giữa, ờ, những cái l việc làm mà mình có thể làm được và những việc làm mà AI nó làm cho mình, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Ờ, đúng á. Ừ, ừ, đúng rồi, đúng rồi.

Chuẩn đấy. Nhưng mà bởi vì là mình cũng hơi có một cái xu hướng, mình cũng hơi có một cái, gọi là, thiên vị hơn một tí. Bởi vì là mình học ngành ngôn ngữ đấy cơ, thế nên là thành ra là AI nó gần như là một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình, với cái việc mình luôn. Ờ, nên là mình cũng
Ừm. Ờ, đúng. À, ờ, đúng rồi đó. Với việc mà ừm, rồi thêm cái việc cơ học như thế thì nẻ sẽ, kiểu, nói chung là làm các bé bị, gọi là, dựa dẫm nè, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đó, mà mình thì học, ừm, biên phiên dịch ấy, biên phiên dịch mà bây giờ là bạn biết rồi đấy, biên dịch, coi như là, gần như là cái việc biên dịch bình thường nó tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn những biên dịch, những cái hợp đồng, những cái tài liệu quá là phức tạp mà không thể có chỗ cho sai sót thì mới mới cần người thôi. Mà, gọi là, tuyển người mà để dịch chứ còn cũng đọc qua, gọi là, kiểm tra lại thôi, chứ người ta không phải là người làm chính, dịch chính nữa, chỉ có mỗi dịch sách. Cho nên là mình mất đi khá là khá khá nhiều cơ hội việc làm, mình vừa khá là ghét AI vì cái vấn đề đấy nữa cơ.
Ừm. Ờ, đúng rồi đó. Ừm, nói chung là tại vì nó cũng thay thế khá là nhiều nghề á bạn. Ừm, giống như như bạn nói đó thì về cái việc biên phiên dịch, ơ, biên dịch á, thì cứ đưa cái nó sẽ dịch ra, có khi nó còn dịch, nói chung là, trôi chảy hơn mình nè.
Ừm, đó. Ừm. Đúng rồi, chuẩn hơn, phần lớn là sẽ chuẩn hơn người. Thế nhưng mà những cái sai lầm thì nó vẫn có, mà người không rõ tiếng Anh thì sẽ không thể biết được là có sai lầm hay không, người ta đọc thấy hay là người ta ok thôi, thế nên là rất là rất rất là khó chịu.
Ừm. Đờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Ờ. Nói chung mà nếu mà mình thì khó có thể mà kiếm cách cho học sinh này nọ để mà kêu không dùng AI được, tại vì mình biết là dù mình đã nói là, ờ, "mấy bé hông được xài" thì kiểu gì là cũng, a, đi về nhà cũng xài thôi. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình phải thay vì mà mình gọi thà học cách, ơ, ngăn chặn thì mình á h học cách kiểu mà, ờ, sống chung với cái việc là, ờ, mình hổng có có có thể mà cấm được cái đó. Nên là mình có thể làm gì để mà, kiểu, kêu mấy bé dùng AI một cách, gọi là, nó có hiệu quả hơn nè, đúng hông bạn? Chứ hông phải, gọi là, lạm dụng quá.
Ừm, đúng rồi, không dùng thì lạc hậu. Chuẩn đó. <laughs> Ừ. Ừm, ừm, Ừ, ừ, chuẩn luôn, chuẩn luôn.